Ну, в основном, мне кажется, обычно вот у нас всё было, то есть какие-то салаты, из серии оливье и селёдки под шубой, ну, естественно, горячую всегда готовили. То есть я любила мясо почему-то, вот в детстве я любила мясо я с картошкой, я всегда говорила: "Я хочу мясо с картошкой!", То есть мне мама там что-то делала, с какими-то овощами, то есть всё так вкусно обычно было. Ну, и я была сладкоежкой, мне всегда какой-то большой торт покупали или делали, то есть на заказ обычно, я помню. И действительно, такой огромный мне приносили, с какими-то разными начинками, потом делали уже какие то классные торты, там, в несколько этажей или как это описать. Да, действительно, и все мои друзья так удивлялись, э, что мне такой зак на заказ торт приносили, а им обычно просто из супермаркета. <chuckles>
Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. М. Ого, класс! Мгм. <chuckles> Да-да, реалии <chuckles> детей в то время, мне кажется. М, а
Да. Я помню ещё ш э, шампанское нам, вот это детское, покупали, да, и мы все так хотели. Я помню ещё его было иногда трудно найти. Я всегда просила папу тоже: "Папа, купи мне вот это шампанское, чтобы мои друзья пришли и попробовали", кто-то даже не пробовал. И вот он шёл, там, искать это шампанское детское по всем магазинам.
<chuckles> Детское, мгм. <chuckles> О да. <laughs> Мгм. <chuckles> Да, класс! Классно, что тебе родителей так, э, много, т знаешь, поощряли тебя сильно. <chuckles> Это ж Вот.
Да, да. Я помню 1 раз, но это я уже постарше была, э, я попросила, чтобы мне купили музыкальный центр с караоке, потому что мы с подружками хотели петь. <chuckles> Мы насмотрелись "Фабрики Звёзд", и вот мы хотели тоже петь. И мне действительно родители пошли и ко дню рождения, ну, как бы на день рождения, за 2 дня до, купили музыкальный центр. Я помню, мы устроили вечеринку с подружками, тоже так весело было. Да, то есть напелись там, э, записывали вот это всё на кассету куда-то там или на диски, то есть так смешно, у нас целое шоу было, вот, так классно было, кстати.
<laughs> О! <laughs> Класс! <chuckles> <chuckles> Мгм. Не знаешь, остались ли эти, знаешь, кассеты, диски? <chuckles>